ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า จากประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ มาเนี่ย มี เหตุการณ์อะไรบ้างที่แบบว่าเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเราแบบนี้บ้างไหมคะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ย?
ประสบการณ์เหรอ? ที่ทำให้เปลี่ยนมุมมองในชีวิต ใช่ไหมคะ ก็คือตอนที่เสียคุณตาไป ตอนนั้นอายุ แค่ ป.4 อะค่ะ
ค่ะ อุ๊ย! เสียใจ ด้วยนะ คะ อืม เด็กมาก ๆ เลย อืม
อา ค่ะ ใช่ ตอนนั้น ป. 4 จำไม่ได้ว่า ก็แบบ 7-8 ขวบ อะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนั้นก็ยัง เรียนอยู่ ใช่ไหม แบบเด็ก ๆ เลยอะ เออ ยังเด็ก ๆ อยู่ เลย แล้วแบบว่า ด้วยความว่าไร้เดียงสาแหละ ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายมาก่อนอะเนาะ คิดว่า อ่า คนรอบ ตัวเราว่า จะอยู่กับเราไปตลอด ไรเงี้ยค่ะ พอมาเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะ ปุ๊บ มันทำให้เรารู้สึกตื่นรู้ในทันทีเลย ในขณะที่เรายังเป็น เด็ก เนาะว่า อุ๊ย ทุกคนรอบตัวเราอะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอะค่ะ
เป็นยังไงบ้าง ไหม? ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ยังไงบ้างเอ่ย? ค่ะ อืม โอ้โฮ
อืม อันนี้เป็น เป็น ความจริงที่ทุกคนต้องแบบเจอเลย แต่บางที เรา ใช้ชีวิตกันไปโดยที่เราหลงลืมเรื่องเนี้ย เนาะ มองข้ามกัน ไปอะค่ะ
อุ๊ย แต่แบบสุดยอดมากเลยที่ ที่แบบเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่อะค่ะ สุดยอด แบบเก่งมากเลยนะคะเนี่ย ค่ะ แล้วหลัง จากที่แบบคิดได้แบบนั้น มัน ทำให้เราแบบรู้สึกว่า เศร้าแบบเยียวยาความเศร้าได้ดีขึ้นเลยไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ คือ ค่ะ อุ๊ย จริง ๆ จริง ๆ ตอนนั้นก็ จริง ๆ ตอนนั้นคือ ตอนที่รู้เรื่องแบบนี้ ช็อกค่ะ ช็อก ช็อกรุนแรงมาก ร้องไห้ ร้องไห้ไม่หยุด เต็มไปด้วยคำถามหลาย ๆ อย่างเลย เราจำได้เลยว่า ตอนนั้นคืออยู่งานศพ แล้วก็ อึก จ้องมองไปที่ฉากตรงหน้า แล้วก็รู้สึกแบบ
ค่ะ อ๋อ ก็ยังช็อก อืม ค่ะ อืม ค่ะ